Ja. Ja, mein Mann werde ich nicht pa also mein Mann, der der dem ist es egal, was ich da hinlege, ne? Ja, also mein Mann ist das nicht an unangenehm. Der freut sich, wenn ich 'ne ausgelassene äh, wenn ich mal m mich so ausle leben kann so, ne, also wenn ich einfach mal so ich sein kann. Das findet er toll, so. Aber aber meine Freundin, meine beste Freundin, die tanzt gar nicht und der ist es auch sehr unangenehm, wenn ich dann einfach ich fange auch einfach mal in 'nem Laden an zu tanzen, ne? Aber so bekloppt zu tanzen, so so die die ägyptische ne, dieses dieses mit'm Kopf und der Hand so, ne? Also
Ähm Ja. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist doch schön. Ja, das mache ich auch. Ja, ich mache ja auch so so so diese
Mir macht das schon fast Spaß, die zu zu sch äh
ähm, die die die 90er- Bewegungen.
<giggles> Ja oder so was. Also ich finde es schon fast 'n Sport, ähm, dass die sich peinlich so so fühlt, ne, so dass: „Oh, hör mal auf, das ist peinlich.“ Ja, jetzt erst recht, ne, so.
Ja, genau, jetzt erst recht.
J Ja, genau, „weil du gesagt hat, ich bin peinlich.“ „Ich schei zeig dir jetzt mal, was peinlich ist“, ne? Also mir ist ja auch vieles nicht peinlich.
Ja. Ja.
Was ja noch dazukommt, dass ich das überall mache, ne? Also
Ja, ne, ist ist bei mir nicht großartig anders, weil mir das immer alles schnurz-pups-egal ist. Ich bin da so richtig abgehärtet drin, was das angeht und ich glaube, da vielleicht ist es auch das Alter, ne, als ich natürlich jünger war, war das nicht so.
Ja. Ja, ist doch auch mal lustig. Ja. Da war das: „Ja, hör auf. Die könnten uns sehen.“ Ja, ich glaube, mit'm Alter kommt das so so scheißegal, ne?
Ja, genau, da war das eher peinlich. Das ist genauso wie Genau, das ist genauso, wie wenn ich manchmal mit meiner Mutter raus bin, äh, und ja, und, äh, Mama ist ja dann, äh, polnische Musik, ne? Das ist so 'n bisschen Polka Polka. Und dann packe ich mir auch manchmal echt an 'n Kopf und denke mir: „Gottes Willen.“ Und dann denke ich mir: „Ach egal, die hat ihren Spaß", ne, und solange sie ihren Spaß hat, bin ich glücklich und dann ist gut, ne?
Mhm. Oh ja. Mhm. <laughs> Ja, ja. Ja, also ich kenne das. Genau.